जी। देखिए अ, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि टीवी में हम हमेशा ही अपनी पसंदीदा मूवीज़ और अपने सीरियल्स देखते हुए बड़े हुए बचपन से लेकिन अभी आपने देखा होगा कि वेब सीरीज़ का ज़माना है और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की भरमार है। ऐसे में अ, क्या आपको लगता है कि टीवी और वेब सीरीज़ के बीच में अब फ़र्क बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है ज़रा बताना चाहेंगे?
अ, जी। मुझे तो लगता है कि फ़र्क काफ़ी है ओटीटी और टीवी के बीच में अगर देखा जाए तो मतलब वेब सीरीज़ और ओटी अ, पारंपरिक टीवी के बीच में। क्योंकि देखिए कॉन्टेंट का बहुत फ़र्क है। पारंपरिक टीवी में क्या होता है ना कि काफ़ी सारा मतलब सेंसरशिप होती है एक तरह से। मतलब किस तरह का कॉन्टेंट आप वहाँ दिखा सकते हैं उसको लेकर काफ़ी सीमाएँ होती हैं जबकि ओटीटी में ऐसा नहीं है। ओटीटी में आप जो कॉन्टेंट दिखाते हैं उसकी कहानी अ, थोड़ी ज़्यादा मैच्योर होती है। है ना? थोड़ी प ज़्यादा परिपक्व होती है। अ, और काफ़ी बोल्ड होती है। काफ़ी एडल्ट चीज़ें होती हैं। वे वेब सीरीज़ या वेब शोज़ में। और अ, देखिए क्या होता है ना कि पारंपरिक टीवी की जहाँ तक बात है तो उसमें जितने जितने भी उसमे मतलब ज़्यादा जो इसमें शोज़ बनते हैं ना। वो कहीं न कहीं प परिवारों के हिसाब से बनाए जाते हैं। मतलब फैमिली फ्रेंडली शोज़ होते हैं। है ना? अ, परिवारों को ध्यान में रखकर अ, उनकी जो टारगेट ऑडियन्स होती है। जो उनके उद्देश्य दर्शक होते हैं वो अ, परिवार होते हैं। तो फ़ैमिली ऑडियन्स को ध्यान में रखकर वो शोज़ बनाए जाते हैं। तो उनके अंदर कोई भी आपको अ, डायलॉग में अभद्र भाषा या फ़िर थोड़ा-सा भी मैच्योर थीम्स नहीं दिखाई देंगे उनके अंदर। और और जब और बोल्डनेस भी नहीं होती उन शोज़ में तो मतलब ऐसा एडल्ट कंटेंट जिसको आप कहते हैं ना वो नहीं दिखेगा आपको पारंपरिक टीवी में। जबकि अगर हम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करें तो उसमें जो शोज़ आते हैं, उसमें जो फ़िल्म्स रिलीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होती हैं। काफ़ी ज़्यादा एडल्ट होती हैं। और थोड़ी ज़्यादा मैच्योर होती हैं। तो उनको आप परिवार के साथ बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है। और अ, अगर हम भारत के ज़ अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो यहाँ जो पारंपरिक टीवी है ना उसमें अगर देखा जाए तो शोज़ में बहुत ज़्यादा भी ऐसी वैराइटी नहीं है। है ना? वो ज़्यादातर जो शोज़ आते हैं वो अ, जिनको आप क्या कहेंगे अ, उम, अ, डेली सोप्स होते हैं ज़्यादातर जो शोज़ बनते हैं। है ना? अ, एक तरह से वहीं सास-बहू टाइप के शोज़ होते हैं। तो डेली सोप्स या हाउसहोल्ड शोज़ ज़्यादा बनते हैं जबकि अ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में जो वेब सीरीज़ बनती हैं वो थो वो बहुत सारे अलग-अलग मुद्दों के ऊपर बनती हैं। अलग-अलग विषयों के ऊपर बनती हैं। औ बहुत सारे शैलियों में बनती हैं। चाहे हॉरर हो अ, चाहे हॉरर हो, क्राइम थ्रिलर हो, अ, स एक्शन हो। तो और बहुत उनका जो स्केल होता है उन शोज़ का जो वेब सीरीज़ का जो स्केल होता है उनका जो बजट होता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर हम पारंपरिक टीवी से उसकी तुलना करें तो।
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ, बिल्कुल और अ, देखिए हम जब अ, ओटीटी की बात करते हैं अ, मतलब तो हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर अ, जो मूवीज़ होती हैं वो भी ओटीटी पर अ, रिलीज़ करते हैं लोग। तो आपको ज़रा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा है कि फिल्में थिएटर में उतना बिज़नेस नहीं कर पा रही हैं? टीवी पे उतना बिज़नेस नहीं कर पा रही हैं? जितना अब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर कर पा रहे हैं?
जी। हुँ। ये काफ़ी दिलचस्प सवाल पूछा आपने। अ, देखिए ऐसा है अ, अगर हम बात करे हाँ, अक अब तो ये भी होता है कि फिल्में जो है ना उनकी वो मतलब जो अ, फिल्में होती हैं वो थिएटर में रिलीज होने से पहले, उनकी ओटीटी डी की जो डील है, वो साइन हो जाती है। मतलब एक अ एक अ, तय सीमा होती है कि इतने ही समय सीमा तक ये फिल्में जो हैं वो अ, सिनेमा घरों में चलेंगी और उसके बाद इनको एकदम से अ, जो भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है उन पे अ, रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये तो होता ही है। और साथ में देखिए टीवी की अ, क्या हो गया ना कि टीवी के जो दर्शक हैं ना, आजकल आज के समय में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। जैसे पहले लोगों के पास मनोरंजन के तौर पर एक टीवी ही सबसे बड़ा विकल्प था। और एकलौता विकल्प था। क्योंकि तब तक इंटरनेट उतना अ इंटरनेट का उतना मतलब कह सकते हैं कि उतनी आसानी से उपलब्ध भी नहीं था। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे देश में नहीं आए थे। स्मार्टफोन्स भी उतना तब तक नहीं आए थे। मगर अब जैसे-जैसे समय बदला है स्मार्टफोन्स आ गए, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया, तो और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स का भी चलन आ गया बहुत ज़्यादा। तो अ ,यज ये जब ये सब चीज़ें आ गई ना, तो लोगों के पास मनोरंजन के कॉन्टेंट के जो साधन थे, जो अ, ऑप्शंस थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ख़ासकर ओटीटी या स्ट्रीम प्लेटफ़ॉर्म्स के आने के बाद से। तो इससे क्या हुआ कि जो टीवी के जो दर्शक थे, टीवी की जो ऑडियंस थी, वो काफ़ी घट गयी, वो काफ़ी कम हो गयी। और अब देखिए अ, समय के साथ एक पीढ़ी अ एक जो पीढ़ी है उसमें भी बदलाव आया है। आधुनिक पीढ़ी जो है वो वो जिस तरह का कॉन्टेंट देखती है ना वो टीवी पे अ, नहीं आता है उतना ज़्यादा। या वो टीवी हो उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। वो अब ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रहेंगी, या तो शार्ट फ़िल्म कॉन्टेंट देखेंगी या यूट्यूब पे कुछ कंटेंट कंज्यूम करेंगे। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीमिंग प्ले जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनपे ख़ास तौर पे, वेब शोज़ फ़िल्म्स इनका बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है। ये लोग अ, मतलब अ, इस तरह का कंटेंट लोग ज़्यादा अब देखने लगे हैं। जिसकी वज़ह से टीवी की जो ऑडियंस है वो काफ़ी कम हो गयी है। तो अगर हम कंटेंट के ल अगर कंटेंट के लिहाज़ से बात करें तो हाँ, टीवी में अ, और क ओटीटी में बहुत फ़र्क आ गया है। और कहीं न कहीं ओटीटी ने आप कह सकते हैं ना कि टीवी की जो एक अ, टीवी के दर्शक थे, उनको अपनी तरफ खींच लिया काफ़ी दर्शकों को। तो अ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं न कहीं घ बढ़ घटौती तो आ गई है। अगर हम टीवी की बात करें, उनकी ऑडियंस की बात करें।
क्या लगता है? जी। हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। जी। जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। देखिए अ, ज़्यादातर ऐसा होने लगा है ना कि अब कोई भी थिएटर में तो मतलब जाते हैं लोग। अ, एक तो ये है कि हमारा जो बॉलीवुड है आजकल अ, ऐसा कुछ बना नहीं रहा है कि थिएटर तक लोगों को खींच कर ले जाए। बहुत कम मूवीज़ होती हैं। और हॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं वो आपको अ, नेटफ्लिक्स पर और यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि टीवी, जिससे हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। टीवी पे हमने सीरियल्स देखे, कार्टून्स देखे हैं, तो टीवी को मिस करते हैं आप? इस वेब सीरीज़ की दुनिया में? और ओटीटी की दुनिया में? क्या टीवी का वो जो एंटीना हुआ करता था जिसे छत पे जाकर हम कहा करते थे कि आई कि नहीं आई। वो मिस करते हो आप?
हाँ, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ। देखिए काफ़ी अ, ये तो है थोड़ा देखिए मिस तो हम करते हैं कुछ न कुछ चीज़ें हैं, टीवी को लेकर जो ना अभी आपको ओटीटी प्लैटफ़ॉर्म्स में नहीं मिलती हैं। ये पहले क्या था कि ओ अ, एक जो जब टीवी और लोग देखते थे ना तो कहीं न कहीं वो एक और ज़ मनोरंजन के साथ-साथ अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ वक़्त बिताने का उनसे बातें करने का भी एक ज़रिया था। है ना? अ, कोई न कोई शो या कोई न कोई फ़िल्म ऐसी आती ही थी टीवी के ऊपर जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता था। इसी बहाने मज़े भी करता था एक साथ, है ना? अ अ, एक साथ बातें भी करता था। एक-दूसरे के साथ समय बिताता था। अभी, ओटीटी जब से आया है वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म सी हो गई हैं। अब हर कोई अपने-अपने फ़ोन में लगा रहता है, अलग-अलग तरह का, एक तो कंटेंट को लेकर भी इतने सारे स संसाधन आ गए हैं। इतने सारे आप क्या कहेंगे उसको ऑप्शंस खुल गए हैं, कि लोगों के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कंटेंट के नाम पे। तो लोग जो है अब अ, अपने-अपने फ़ोन में अलग जो भी अपनी पसंद के हिसाब से अलग-अलग कंटेंट देखते हैं। लेकिन वो जो एक बात थी ना कि अ, टीवी देखते हुए परिवार के साथ जो समय बिताने वाली बात थी ना, अ, दोस्तों के साथ अपने भाई-बहनों के साथ परिवार के साथ वो समय बिताना, बातें करना वो मज़ेदार अनुभव साझा करना, टीवी देखते हुए। वो वाली बात ओटीटी प्लैटफ़ॉर्म्स में नहीं है, तो वो एक बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा, महत्वपूर्ण पहलू है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं आज मिस करता हूँ जब भी मैं शोज़ वगैरह देखता हूँ तो। और उ उस टाइम पे देखिए एक नॉस्टेल्जिया भी होता है अ, उस टाइम पे काफ़ी अच्छे-अच्छे शोज़ भी आते थे है ना अलग-अलग तरह के, तो उसको देखने में परि हाँ, हाँ।
जी। बिल्कुल है। सही है। हाँ, हाँ। बिल्कुल है। सही है। अ, कुछ-कुछ अ, आप दिखाना चाहें कुछ ऐसे शोज़ के बारे का ज़िक्र किया ज करना चाहें आप, और जो आपके आपने टीवीस् पर देखे थे और आज भी आप अ, उनको मिस करते हैं?
हुँ। हाँ, देखिए, ऐसे तो बहुत सारे शोज़ हैं। अ, शक्तिमान एक शो है अ, स सभी बच्चों का उस टाइम पे मन-पसंदीदा शो था वो तो, सब देखते थे। है ना? उसके अलावा हॉरर शोज़ बहुत बढ़िया आते थे, मुझे लगता है, टीवी पे उस वक़्त एक अ, आहट करके एक हॉरर शो आता था। श्श्श, फिर कोई है, करके एक हॉरर शो आता था और ह उसके अलावा आपबीती करके भी एक हॉरर अ, शो आता था। तो अ, इस तरह के शो एक ज़ी हॉरर शो भी था, तो मतलब हॉरर शोज़ देखने जैसे परिवार के साथ बैठ के देखते थे या खास तौर पे भाई-बहनों के साथ या अगर कज़िन्स के आप घर जा रखे हैं, कज़िन्स आपके घर आ रखे हैं, उनके साथ बैठ के हॉरर शोज़ देखने का जो मज़ा था, टीवी के अ, टीवी पे, वो बहुत ही अलग था, बहुत ही आनंददायक अनुभव होता था वो। और देखिए, कई बार ऐसा भी था ना कि अ, आपका कोई ना कोई मन-पसंदीदा शो होता ही था, जिसके लिए आप हमेशा उत्साहित रहते थे, हर दिन। आप स्कूल से आते हैं जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो शक्तिमान हर ब अ, ढाई बजे आता था दोपहर के। तो मैं अ, ब स्कूल से आता था, है ना? इम मतलब ह उत्साहित रहता था मैं कि अभी स्कूल से आऊँगा, जल्दी-जल्दी हाथ-मुँह धोऊँगा, खाना-वाना खाऊँगा और सीधा देखने बैठ जाऊँगा ढाई बजे। अ, मुझे पता है कि भैया, शक्तिमान आने वाला है और सबसे अच्छी बात है, 1-1 घंटे के उसके एपिसोड आते हैं, बाकी शोज़ की तरह नहीं कि आधे-आधे घंटे के, उसमें भी ऐड्स दिखाएँगे वो। ऐसा नहीं होता, 1-1 घंटे के एपिसोड आते थे, तो हम हमेशा ना उत्साहित रहते थे कि, "हाँ भई, अब मज़ा आएगा।" तो इस तरह ये जो एक उत्स मतलब एक्साइटेड जो बाकी अब क्या कहूँ? जो उत्साह रहता था ना, अपने मन-पसंदीदा शोज़ को हर दिन देखने का, वो जो इंतज़ार था, वो जो एंटीसिपेशन थी, वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहु उस में पारंपरिक टीवी में बहुत ज़्यादा मज़ा देती थी आपको, बहुत उत्साह बनाकर रखती थी।
जी। <chuckles> बिल्कुल। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। जी। जी। हाँ। बिल्कुल, वो इंतज़ार ही होता था ना, जिसका हम इंतज़ार करते थे क्योंकि उस समय अ, आपने देखा होगा, ज़्यादा अ, ज़्यादा चैनल्स नहीं हुआ करते थे। दूरदर्शन था, जिस पर हम लोग अ, देखा करते थे, दूरदर्शन पर, और उस पे चित्रहार का आना या फिर हफ़्ते में जो एक जो मूवीज़ हुआ करती थी। तो वो जो इंतज़ इंतज़ार हुआ करता था और आज जो इंस्टेंट मिल जाता है हमको, कितना बड़ा फ़ासला आ गया है ना इन सब के बीच में। तो अ, आपको चित्रहार के बारे में अ, आपकी यादें हैं कुछ?
जी हाँ। जी हाँ, चित्र <chuckles> हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। देखिए, चित्रहार और चित्रहार के अलावा मुझे एक और चीज़ याद भी है। अ, चित्रहार तो था ही मुझे याद है कि सुबह-सुबह एक पता नहीं शो शो, वीकेंड पे आता था या हर दिन आता था, मगर सुबह-सुबह एक शो आता था रंगोली करके अ, जिसमें ना अ, पुराने गाने जो थे वो अ, दिखाए जाते थे। तो मुझे याद है कि अ, शायद वीकेंड पे ही वो शो आता था मेरे हिसाब से सैटरडे-संडे को, क्योंकि जब मैं सुबह-सुबह उठता था ना तो, जो मेरे जो माता-पिता हैं उनको वो शो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो सुबह-सुबह तैयार मतलब मैं उठता था तो वो मतलब वो जो पुराने और मधुर गाने हैं ना, उनकी आवाज़ के साथ मेरा छुट्टी का दिन था वो शुरू शुरू होता था। और फिर एकदम से आँख खुलती है और टीवी पे रंगोली आ रहा है और जो हम मेरे माता-पिता वो देख रहे हैं, और पुराने इतने शानदार गाने चल रहे हैं। तो वो जो, वो इतने बढ़िया संगीत के साथ इतनी बढ़िया धुन के साथ जो आपके दिन की शुरुआत होती है, वो भी बचपन में जब आपका छुट्टी है, आपको पता है आपकी छुट्टी है और आप इतनी शानदार आपकी शुरुआत होती है, इतनी मधुर शुरुआत होती है ना, तो वो मैं कहूँगा, वो एक अनुभव है ना, वो आज मैं मिस करता हूँ। मुझे अभी भी याद है वो दिन हाँ बोलिए।
जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी। <laughs> बिल्कुल। <chuckles> जी। अब देखिए एक अ, जी एक वो दौर था जब हम चित्रहार और रंगोली को देखकर, हम लोग इतना ज़्यादा बड़े हुए और देखा करते थे और आज स्पॉटीफाई पे हम एक क्लिक में चाहे जितना कॉन्टेंट चाहे अ, देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये कितना बड़ा बदलाव लेकर आया है ना, क्या आप आपको लगता है कि पहले जब के अ, कम सोर्सेज थे, कम मूवीज़ मिलती थी देखने के लिए, कम सिनेमा मिलता था, एंटरटेनमेंट कम मिलता था और आज भरमार है तब भी, हम पहले ज़्यादा गाने याद कर पाते थे, पहले ज़्यादा म्यूज़िक सुन लेते थे और आजकल कम होता जा रहा है ये।
हाँ, आगे देख सकते हैं। हुँ, हुँ। कम होता जा रहा है, बिल्कुल। ये बहुत ही बढ़िया आपने बात कही है कि, आज ना सुविधाएँ बहुत हैं, ऑप्शन्स बहुत हैं, मगर कहीं न कहीं वो उत्साह जो है ना, वो कम हो गया है। मतलब सच बताऊँ तो ये मैंने भी देखा है और कि मतलब स्पॉटीफाई है, जियो सावन, मतलब कितने सारे आपके पास सा स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इतने सारे साधन हैं, उसके बावजूद भी जो उत्साह पहले रहता था, आप पह पहले हम कितने सारे गाने सुना करते थे। अ, टीवी पे अ, नाइन एक्सएम आया करता था, नाइन एक्सएम, वो <clicks tongue> ज़्यादा छुट्टी के दिन पे खास तौर पे मैं नाइन एक्सएम लगाया करता था, और उसमें जो भी नई फ़िल्में आने वाली होती थी या जो पुरानी फ़िल्में थीं, उनके गाने आते थे। और गाने तो आते ही थे, त जो अ, गानों के बीच में जो प्रोमोज़ आते हैं ना, जो ऐड्स आते थे, वो भी बहुत ज़्यादा क्यों कहूँ मैं? बहुत ज़्यादा रचनात्मक थे। मुझे याद है कि अ, 2 काल्पनिक किरदार थे अ, एक था
जी। हाँ। हाँ। उ जी। जी।
बड़े और छोटे, एनिमेटेड किरदार थे। तो उनसे है ना? बड़े और छोटे एनिमेटेड किरदार थे, तो वो वो बीच-बीच में उनके ऐड्स आया करते थे, उनके प्रोमोज़ आया करते थे। ईवन उ वो उन दोनों के साथ ना, जो असली में जो अभिनेता हैं, जो एक्टर्स वगैरह थे
अरे! <chuckles>
उनके भी ऐड्स आया करते थे, मतलब उन्ही दोनों के साथ, उन्ही दोनों एनिमेटेड किरदारों के साथ। वो सब देखने में इतना मज़ा आता था ना मतलब, आज मैं जब ये आप अम मैं अभी इसी बारे में बात करते हुए सोच रहा हूँ ना, तो इतना बढ़िया लग रहा है मुझे वो याद करके कि क्या मज़ा आता था उनको देखकर। वो जो न वो जो पूरा मतलब वो जो पूरी, क्या कहेंगे आप, जो भावना होती है, जो पूरी वाइब थी ना, जो माहौल था उस वक़्त पे, कि बचपन में सुबह-सुबह उठ रहा हूँ संडे के दिन, सैटर्डे के दिन, 9XM लगा रहा हूँ, नए-नए गाने सुन रहा हूँ, मज़ा आ रहा है वो गाने सुनकर। वो जो बीच में प्रोमोज़ और ऐड्स आ रहे हैं, वो और भी ज़्यादा मज़ा दिला रहे हैं। तो, बहुत मज़ा आता था, सही कहा आपने।
जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अ, बहुत ही ज़्यादा समय आता-जाता था जब हम उसको यू अ, मतलब इस्तेमाल करते थे और वो अ, दौर अलग था। लेकिन आज अगर आप अ अ, अम बताना चाहें कि अगर कोई मूवी है, आप किस तरह से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? उसका रिलीज़ डेट पर जाकर सीधा थिएटर में देखना पसंद करते हैं, और ओटीटी पे आने का वेट करते हैं कि ओटीटी पे आ जाएगी तो घर ही बैठ के देख लेंगे, कौन थिएटर पर जाए, क्या है आपका तरीका?
<chuckles> देखिए अ, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो अ, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि, किस तरह कि मूवी है। अगर देखिए ऐसी कोई फ़िल्म है ना जिसको सिनेमा या थिएटर में देखकर ही उसका असली अनुभव लिया जा सकता है। जैसे मतलब मान लीजिए, कोई बहुत ही बड़ी फ़िल्म है जिसका स्केल बहुत बड़ा है, जो थोड़ी वास्तविकता से बड़ी फ़िल्म है, जो लार्ज दैन लाइफ़ है, है ना, अ, जिसकी भव्यता बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उस फ़िल्म को तो देखिए थिएटर में देखने का ही अ, मज़ा आता है। उस तो उस फ़िल्म को सिनेमा में ही देखने जाया क मतलब सिनेमा घरों में ही देखने का आनंद उठाना पसंद करूँगा। अगर उदाहरण के तौर पर लें, तो मान लीजिए अ, बाहुबली हुई, है ना, या अवतार हुई, या हॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी फ़िल्म हुई, जैसे लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स या हैरी पॉटर, इस तरह की जो बहुत भव्य और बड़ी फ़िल्में होती हैं, आरआरआर आप कह सकते हैं। ये फिल्में जित्स ये आप कहेंगे सिनेमा घरों के लिए बनी हैं, प्योर थिएट्रिकल अनुभव के लिए।
जी। हाँ। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, ये अ हाँ। बिल्कुल, थिएटर के लिए ही बनी है। और बहुत अच्छा लगा, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके गहरे अनुभव थे। और अ, अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है फिर आपसे मुलाक़ात होगी, बात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं भी आशा करता हूँ कि हमारी दुबारा बात हो।
जी, शुक्रिया।